ก็ถือว่าเขาก็ทานอาหารได้เยอะขึ้นนะคะ แต่มันก็มีช่วงเปลี่ยนผ่านที่แบบว่าเราอะ ไม่ได้ ไม่ ไม่ได้อยู่ดูแลเขามาก แล้วพ่อเขาอะ ดูแลเขาอยู่คนเดียว แล้วคุณพ่อก็คือว่า เป็นคนที่แบบว่า อะไรที่เขาคิดว่าดีก็แปลว่ามันน่าจะดีกับลูกอะค่ะ อย่างเช่น อา หมูทอด ไก่ทอด ของทอด ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาชอบ อย่างเงี้ย ก็จะแบบว่า
อ๋อ โอ้ ค่ะ ค่ะ ๆ
ทำให้ลูกอย่างงั้นน่ะ ส หรือว่าซื้อให้ลูกกิน อย่างเงี้ยค่ะ เวลาถ้าเขาอยู่กัน 2 คน ลูกก็จะ ไปด้วยไขมันเลยค่ะทีเนี้ยแบบ ว่า ตุ้ยนุ้ยทั้งพ่อทั้งลูก
โอ้โฮ โอ้โฮ อย่างงี้ ฟังดูแล้ว ฟังดูแล้วเป็นคุณแม่ที่ทุ่มเท แต่กับคุณพ่อเนี่ยแบบเหมือนเป็นคนที่ตามใจคุณลูกใช่ไหมคะ? โดยที่ไม่ โดยที่แบบว่าไม่ ไม่ ไม่ได้นึกถึง คำนึงแบบถึงเรื่องสุขภาพของคุณลูกเลยใช่ไหมคะ? เน้นของทอดอย่างเดียวเลย <chuckles>
ใช่ ๆ ๆ ค่ะ ค่ะ ใช่ ๆ เพราะว่าลูกยังเด็กอยู่อะค่ะ ใช่ อะไรที่เขาว่าอร่อยเขาก็ให้ลูก อย่างเช่น อ่า แบบพวก แบบว่ามันฝรั่งอบกรอบ อะไรอย่างเงี้ย ที่เขาชอบ เขาจะแบบว่าซื้อให้ลูก
ค่ะ อ๋อ บางทีมันอาจจะมา มาเพราะว่าความอร่อยเลยลูกกินได้ เขาก็เลยชอบหรือเปล่า เพราะว่าความสุขของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็เหมือนกับว่า เห็นลูกกินได้ กินอร่อยเนี่ยค่ะ ก็ยิ่งให้กินใหญ่เลย แล้วอย่างเงี้ยค่ะ เคยมีปัญหาเรื่องทัศนคติ ทัศนคติในการเลี้ยงลูก ในการให้ลูกทานอาหารเนี่ยค่ะ เคยมีเจอ พบเจอ ประสบปัญหาแบบนี้บ้างไหมคะ?
ใช่ ๆ ๆ อา ค่ะ ก็ ส แรก ๆ ก็เถียงกันนะคะ เราก็บอกว่า "อ อย่าให้ลูกกินของอย่างงี้มันไม่ดี" อะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาก็บอกว่า "ก็ลูกชอบ" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลยอะใน ฟ ในเมื่อเราเป็นคุณแม่มีหน้าที่หาข้อมูลอีกแล้วจ้ะ ก็ไปหาข้อมูล ขนมกรุบกรอบอะไรที่มันยังพอมีประโยชน์กับเด็กบ้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ไปค้นพบว่ามันก็มีนะคะ ขนมที่มันเป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่เขาทำออกมาเพื่อเด็กโดยเฉพาะ ซึ่งเขาจะ อาจจะไม่ได้ใช้น้ำมันในการทอดอะ เขาใช้การอบกรอบ อย่างเงี้ยอะค่ะ ก็อาจจะใส่ ใส่เกลือให้น้อยที่สุดอะค่ะ ก็เลยโอเค งั้นก็ไปซื้ออย่างงั้นมาให้ลูกกินกัน ก็เป็นอันว่าตกลงกัน ได้ลงตัว ค่ะ สมานฉันท์
อา ค่ะ อา <chuckles> อา ค่ะ ๆ อา ใช่ค่ะ อืม โอเค เป็นวิธีการที่ลงตัวค่ะ ได้ทั้งความชอบของคุณลูก แล้วก็เป็นความสุขของคุณพ่อที่อยากเห็นลูกกินได้เยอะ ๆ แล้วก็เป็นความต้องการของคุณแม่ด้วยที่ถูกตาม ถูกหลักตามโภชนาการเนาะ โอ้โฮ ทุกอย่างดูลงตัวดีจังเลยค่ะ โชคดีจังเลยค่ะ ที่ปัญหานั้นคลี่คลายได้ แล้วอย่างเงี้ยอะค่ะ เคยมีปัญหาเรื่องการ แบบว่าจัดมื้ออาหาร 1 มื้อ เพื่อที่ให้ได้ตามโภชนาการ แล้วก็ต้องควบคุมเวลาจำกัดในการทำอย่างเงี้ยค่ะ มีปัญหาในการเตรียมอาหารบ้างไหมคะ?
ค่ะ ใช่ ใช่ ๆ ค่ะ ค่ะ ๆ ใช่ค่ะ อ๋อ

โอ้โฮ ๆ เมนูนี้อะค่ะ แปลกใหม่มาก ๆ เลย ได้ยินแล้วอยาก อยากที่จะ ฟังต่อเลยค่ะ ไอ้เมนูคั่วกลิ้งที่ทำมาจากปลาค่ะ คือโดยส่วนตัวค่ะ ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า ไอ้ปลาเนี่ยมันทำคั่วกลิ้งได้ แล้วปลาเนี่ยค่ะ มันทำต่างจากหมูจากไก่มากมาย ขั้นตอนมากมาย หรือทำยากกว่าไหมคะ?
ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ก็จะมีขั้นตอนเพิ่มมานิดหนึ่ง คือเราต้องเลือกปลาที่มีเนื้อที่ค่อนข้างแน่นหน่อยอะนะคะ ไม่งั้นเราผัดไป เดี๋ยวมันจะเละหมด อาจจะเป็นปลาซาบะหรือว่าปลาน้ำดอกไม้ก็ได้ พวกนี้เนื้อเขาจะแน่น แล้วเราก็เอามาล้าง ต้มก่อนค่ะให้ ให้สุกก่อน พอสุกแล้ว เราก็มาแกะเป็นชิ้น ๆ ให้ชิ้นใหญ่หน่อย ประมาณสักนิ้วมือเราเนี่ยอะค่ะ แล้วเราก็ค่อยเอาลงไปผัด ทีนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะคล้าย ๆ กับที่เราทำเนื้อหมูเนื้อไก่แล้วแหละ ก็คือ ตั้งกระทะ ใส่พริกแกงอะค่ะ แล้วก็เอาเนื้อปลาที่มันสุกแล้วเนี่ยค่ะลงไปผัด แต่ว่าเราอาจจะต้องเบามือนิดหนึ่งค่ะ เพื่อให้ปลามันยังแบบว่าดูเป็นชิ้นเป็นอันอยู่อะค่ะ
อ๋อ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อ๋อ นึกภาพออกเลยค่ะ อืม โอ้โฮ ค่ะ อุ๊ย หนูนึกภาพออกเลยค่ะว่า คำว่าปลาเอามาผัดเนี่ยค่ะ ถ้ามันผัดนานหรือมัน ขยี้มันเกินไป มันก็จะทำให้เละใช่ไหมคะ? ทีเนี้ยน้องมาเจอ น้องอาจจะไม่อยาก ไม่อยากทาน อะไรอย่างเงี้ย โอ้โฮ! ค่ะ ใช่ ดูเป็นคนแม่ที่ใส่ใจมาก ๆ เลยค่ะ แล้วก็คุณน้อง คุณลูกเนี่ยค่ะ ก็ดูเป็นคนที่ เป็นเด็กที่ เออ เหมือนโลกเปิดอะค่ะ ยอมรับ อ่า อาหารใหม่ ๆ บางทีน่ะค่ะไอ้เมนูคั่วกลิ้งเนี่ย มันก็ไม่ง่ายนะคะ สำหรับเด็ก ๆ ที่ใครจะกินได้อะค่ะ ด้วยที่เครื่องแกง แล้วก็ความเผ็ดของมันเนี่ยค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่ง คือ สีเนาะ เพราะว่าคั่วกลิ้งอะค่ะ หนูก็นึกเลยว่า มันเป็นสีเหลือง อา บางทีอะค่ะ เด็กน้อยเขาเห็นแล้ว เขาก็อาจจะผ่านเมนูนี้ไปเลย แต่น้องค่ะ น่าชื่นชมมาก ๆ เลย ทำ กินทุกอย่างเลยที่คุณแม่ทำอะค่ะ โชคดีจังเลยนะคะ คุณแม่กับคุณลูกเจอกัน ค่ะ
ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ ฮะ ไม่นะ อันนี้คืออะไร <chuckles> ค่ะ อืม ใช่ ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ สีมันจะดูน่ากลัวนิดหนึ่ง <chuckles> ค่ะ <chuckles> แล้วมันดีอย่าง คือว่าเดิมเนี่ยเขาไม่ค่อย ย ชอบทานปลาเท่าไร แต่พอมาทำเป็นคั่วกลิ้งอะค่ะ เขาก็ทานปลาได้ดีขึ้นนะคะ เพราะว่าเหมือนมันอาจจะไม่ ไม่ ข ไม่มีกลิ่นคาว เหมือนเวลาเรา น เอาไปนึ่งหรือไปทำอย่างอื่น อย่างเงี้ยอะค่ะ ทำ ทำคั่วกลิ้งปุ๊บ กลิ่นของพวกสมุนไพร เครื่องเทศ เครื่องแกงต่าง ๆ มันก็กลบกลิ่นปลาอะค่ะ ในขณะที่มันยังมีคุณค่าจากเนื้อปลาอยู่ เพราะว่าปลาเนี่ยเราไปนึ่งมา
อ๋อ อา ค่ะ
มันก็เลยทำให้เขายังได้สารอาหารอยู่อะค่ะ
ค่ะ

อ๋อ นึกภาพออกเลยค่ะ ดูแล้วดูเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเตรียม แล้วก็วางแผนในการทำอาหารให้คุณลูกอยู่แล้วเนาะ ด้วยการที่ซื้อแล้วก็ทำเผื่อไว้ เผื่อเป็น อ่า นื้อ มื้ออาหารในครั้งต่อไป แต่ก็ยังคง คนค่า คุณค่าในมื้ออาหารนั้น ๆ อยู่ คงให้มันเหลือคุณค่า 100% อยู่ โอ้ ก็เป็นการใส่ใจที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ พอพูดอย่างเงี้ย ทำให้หนูอะอยากรู้เลยว่า เมนูไหนไหมคะที่คุณลูกทานแล้วเนี่ยค่ะชอบ แล้วก็โปรดปรานมากที่สุด? แล้วก็ยังเป็นเมนูที่คุณแม่ยังรู้สึกว่า ได้โภชนาการมากที่สุด? อย่างเงี้ยค่ะ มีเมนูไหนบ้างไหมคะ? แนะ พอจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ? อยากรู้เลย <chuckles> ค่ะ
ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ใช่ ๆ ค่ะ ทำค่ะ นอกจากของทอด เขาโปรด ปราน และเป็นสิ่งต้องห้ามอะนะคะ ซึ่งเขาจะพยายามทำให้มันน้อย ๆ หน่อย แต่ว่าเขาอะเป็นเด็กที่ชอบทานคั่วกลิ้งมากเลยค่ะ
ค่ะ โอ้โฮ คั่วกลิ้ง อาหารใต้ ค่ะ โอ้โฮ
มหัศจรรย์มาก คือมัน ใช่ ๆ มันมีรสเผ็ดอะค่ะ ก็ไม่คิดว่าเขาจะทานได้ แต่เขาก็ เขาก็ชอบ คือเขาเคยขอชิมของแม่ แล้วเขารู้สึกว่ามันอร่อย ทีนี้เราก็แบบ โอเคนะขั้วกลิ้งเนี่ย จะว่าไปมันก็ดีนะคะ เพราะว่าใน ในเครื่องแกงที่ ที่เราเอามาทำอะ มันก็จะมีสมุนไพรหลายอย่างเลยนะ นะคะในนั้น มีขมิ้น มีข่า มีตะไคร้ มีใบมะกรูด อะไรพวกเนี้ยค่ะ ผสมกันเป็นเครื่องแกงพวกนี้ ซึ่งเขากินเข้าไป เขาก็จะได้รับสมุนไพรอะค่ะ แล้วก็รสเผ็ดเนี่ยเราใส่ให้มันแบบว่าน้อย ๆ หน่อย ให้มัน จริง ๆ อะ รสเผ็ดก็ดีกับเด็กนะคะ เพราะว่าเขา เขา จะทำให้เขาเจริญอาหารได้ด้วยนะคะ รสชาติก็อาจจะใส่น้อยหน่อย อย่างเงี้ยน่ะค่ะ แล้วก็เปลี่ยนแบบเนื้อที่เอามาใช้ทำเป็นเนื้อหมูบ้าง ไก่บ้าง ปลาบ้าง เอาปลา เนื้อปลาเนี่ยค่ะ ก็มาทำคั่วกลิ้งได้เหมือนกันค่ะ
อ๋อ ค่ะ ค่ะ อา อ๋อ เบา ๆ ลงสำหรับเด็กใช่ไหมคะ? ค่ะ อา ค่ะ โอ้โฮ